Oh, ya ya ya. Bisa dipahami, sih, sebenarnya. Karena, kan, eee, karakter orang nonton serial itu macem-macem, ya, kan. Kakak ini tipe orang yang, apa, enggak mau di, apa, dikejutkan oleh cerita yang nge enggak tentu, ya, kan? <chuckles> Iya iya iya, bisa dipahami. Soalnya, ada ini, e pernah ngelihat, gitu, ya, jadi, kayak, eee, "Ah, enggak mau, ah! Enggak mau tahu enggak mau tahu, gimana, dicerit diceritain juga enggak mau tahu! Jangan cerita jangan cerita! Aku lihat sendiri!" <chuckles> gitu, kan, ada yang kayak, gitu, kan? <chuckles> Iya iya iya, heeh. Kalau dari, apa namanya, teman dekat atau saudara, keluarga, gitu, eee, spoiler-nya, gitu, ya, e Kakak bereaksi seperti itu juga atau tidak, nih? Atau, malah, "Eh, apaan nih? Apa? Terus terus terus, ceritanya gimana?" Atau, gitu?
Iya. Iya, betul bu mhm, benar banget, Kak. Mhm. Iya iya, benar, heeh. Ah, aku biasanya yang kedua, sih, kayak, "Oh, ayo, terus ceritain, enggak," gitu. "Terus, apa terus, apa?" Gitu. Jadi, aku memang sepenasaran itu dengan spoiler, gitu. Tapi, kalau keluarga aku mungkin kebalikannya, ya, kayak, "Oh, jangan di jangan dikasih tahu dulu, sampai aku nonton sendiri!" Atau, misalnya kayak, ad iya, <chuckles> karena dia ingin, mungkin mencari rasa penasaran itu, ya, atau imo emosinya, ya. Biasanya, kan, lebih intens, ya, Kak, ya, kalau misalnya ada, m kayak plot twist, gitu, mereka jadi emosinya lebih dapat, gitu, lebih berat, karena mereka punya, apa, ya, punya waktu, gitu, untuk merasakan dampaknya. Sedangkan, kalau aku, kan, punya lebih banyak waktu untuk merenungkannya, gitu, bukan untuk merasakan dampaknya, gitu.
Oh, yang kedua, ya? Eh, heeh. Oh. Heeh. Oh, ada yang kayak gitu, ya? Hmm, iya, ya ya. Heeh. Mhm mhm mhm. Oh, gitu. Iya iya, memang betul, sih, memang, apa namanya, eee, gaya penikmat <sighs> seni, termasuk film itu, kan, beda-beda, ya, kan? Jadi, eee, nah, ini kalau dikaitkan sama pe pembuatnya atau misalnya
Benar sekali.

Yang menarik ya? Kalau menurut aku kreatornya sih. Konten kreatornya itu harus mempertimbangkan efek emosional dan ketegangan yang mereka memang ingin ciptakan gitu ya, Kak, ya.
Mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Betul. Supaya ini ya, eee, bisa memberikan gambaran tentang film ini dan orang jadi semakin penasaran sebenarnya ya kan tujuannya, supaya nonton kan gitu tujuannya. Benar nggak sih?
Mhm. Betul. Benar Kak, memang yang seperti itu. Jadi
Mmm, mhm, mhm. Nah, terus, heeh, kalau Kakak punya, apa ya, punya pengalaman yang mungkin bisa dibagikan gitu tentang spoiler ini, yang mungkin bisa jadi, apa ya, bahan gitu? <chuckles> Apa pentingnya spoiler itu?
<laughs> Ya, mungkin yang bisa dibagikan adalah, kalau misalnya kita membaca spoiler atau menontonnya terlebih dahulu, kita akan punya rasa kontrol dan aman ya. Jadi siap mental, kemudian kita bisa lebih fokus kepada detail dan strategi dari ceritanya, atau kita bisa lebih puas nih menganalisa ceritanya gitu. Jadi bisa lihat perjalanan karakternya, gitu. Jadi bukan hanya akhirnya seperti apa, tapi menonton tuh bisa lebih mendalam daris daripada sekedar mencari kejutan, dan mungkin kalau nanti kita diskusi dengan teman akan lebih menarik gitu.
M Hmm, gitu ya. Mhm, mhm. Gitu ya. Kalau, e fokus pada detail ya, tidak hanya fokus pada kejutan-kejutannya. <chuckles>
Mhm. Iya, betul. Nanti mungkin diskusinya akan lebih kompleks dan analitis ya. <chuckles> Bukan sebagai, "Wah, tiba-tiba dia karakternya sudah tidak ada." Gitu misalnya.
Wah, gitu ya. Oh, heeh heeh. Ya, ya. Bisa dipahami sih. Seru sih sebenarnya ya, Kak, ngobrolin kayak gitu ya apalagi kalau ketemu, apa namanya, eee, yang sama-sama punya hobi, eee, mendiskusikan film dengan spoiler gitu. Oke, Kak. Terima kasih banyak waktunya sudah berbagi ya. Sampai ketemu lagi dan dilanjut di lain kesempatan. Yuk.
Iya. Benar. Mhm. <chuckles> Mhm. Benar banget, Kak. Sama-sama, Kak. <chuckles> Iya. Sampai ketemu lagi.